Вот ты прямо с этим вопросом попала, можно сказать, э, в цель, потому что только вчера по случайности, э, хоть мы сейчас обсуждаем этот вопрос, но по случайности, я посмотрел фильм, который мне очень понравился. Вот интересно, ты его видела или нет. Это 2020 года, да, 20 года, "Ночной портье".
Ну-ка. Какой? Нет, не видела.
М, м. Тебе знакомо название?
Это американское пр производство?
Да. Тебе знакомо название или нет? Нет? Ну, вообще, "Ночной портье" какой-то очень старый фильм есть. Допустим, чуть ли не там с
Не, нет, даже название не знакомо, не-а. А, то есть, это ремейк пересняли, да?
Нет, это не связанные между собой фильмы, но я тебе скажу, почему я то вспомнил и почему этот посмотрел. Потому что когда я, м, думал вчера вечером ш я думал, что посмотреть, я думал, что посмотреть, то вдруг у меня там в листе: "Посмотрите "Ночной портье"". Я думаю: "Точно, это какой-то знаменитый фильм, который я пропустил". Когда я в поиске нашёл, я, соответственно, нашёл не тот фильм, я нашёл новый. Они не связаны между собой, но я об этом не знал. Посмотрел его.
А, ну подожди. Ну ну говори, может, я вспомню. Мгм. Ну-ка. Ага, <coughs> ага. Ага. И ты посмотрел вот этот 2020, то есть это новый. Мгм, мгм.
две тысячи двадцатого года. Я тебе скажу, я не знаю, какой у тебя вкус, допустим, какой
Теперь тебе осталось посмотреть старый какой-то, да, "Ночной портье". Я поняла. Мгм.
Старый я посмотрю его. Да, я посмотрю его. Потому что тот он, как бы, классический фильм, "Ночной портье" тот. Вот. Я посмотрел этот новый, но он мне тоже понравился. Я очень был впечатлён, и сюжет какой придуман, и, м, там очень я не хочу тебе пересказывать, но я тебе скажу Ну, вдруг ты заинтересуешься посмотреть.
Ну-ка. Мгм. Ну-ка. Ну да, лучше пересмотри, потому что я всегда не запоминаю, что мне говорят, поэтому я люблю впечатляться, знаешь, чужими эмоциями. <chuckles>
Вот, ну Я тебе скажу, меня что там впечатлило? Там главная героиня, если ты станешь смотреть, а, она мне внешне очень понравилась. Мне очень этот типаж нравится. Я прям смотрел и ждал, когда она снова в кадре появится. Вот, то есть мне она внешне очень, ам, ну, вот именно такой тип девушки мне нравится. Вдруг, как я это понял по вчерашнему фильму.
Ну-ка. Мгм. Окей. Поняла.

Я о таком никогда не видел и не слышал.
Кучу людей знаю, которые говорят мне: "Он не смешной". Ну, так даже даже я, ну, я просто не такой категоричный человек, я понимаю, что он кому-то смешной, но мне он не смешной. И в моём окружении кучу людей, которые говорят: "Он не смешной". Ну типа, вам смешно смотреть вот это? Это, ну типа, это глупые какие-то такие пов поведенческие шутки, э. И да, у меня в окружении очень много людей, которые говорят: "М-м, Мистер Бин не смешной".
Мгм. Интересно. Видишь? Да. Мгм. Ну, надо сказать тебе, я удивлен. Не то чтобы я опрашивал всех вокруг себя, но у меня нет знакомых, вот как кто бы ни смеялся. Я не говорю, что всё подряд. Но вот этот фильм "Крысиные бега", мне кажется, что он там великолепен, он там засыпал, ну и вообще массу всего делал. Не тока засыпал, то он на Гитлера там был похож. Ты виде
Да. Мгм. Ну-ка. Да? Да-да-да. Слушай, ну, я посмотрю, чтобы хотя бы понимать в контексте, что именно ты имеешь в виду. Возможно, он действительно немножко другой. Может, он не как "Мистер Бин" фильм, он не как, а, он как, он всё-таки как "Мистер Бин". Окей. Мгм.
Он как он он как Мистер Бин, да, он это он. То есть он играет вот такого вот супервесе весёлого, ну, не в смысле, он, он-то как бы он же не весёлый персонаж, но при этом, когда ты на него смотришь, то ты видишь, как это смешно.
Да. Да.
Вот, там он где-то грустит.
Слушай, а он давал интервью где-то? Он какой человек внутренне? Вот мне прямо стало в моменте интересно. Мне тоже кажется. Да. <clears throat>
Мне кажется, что он замкнутый. Вообще, все комедийные вот актёры, люди, которые веселят других, они на самом деле, э, трагичные внутри себя в большинстве. Я не знаю, с чем это связано, но вот как-то так.
Да, ты прав ты прав. Да. Да, ты прав. Оче
Тогда кажется, что человеку, что не хватает, ам, а на самом деле
Да, очень многих персонажей это коснулось, вот этих вот юмористов, знаешь, по типу там, а, ну, образно я щас приведу там "Аншлаг", "Кривое зеркало". Ну, это такое, это я тебе там примитивный юмор, да, сравниваю. Да, и у них в да, да, Евгений Петросян. У них ы такая невеселая жизнь, они они действительно замкнутые люди. Мгм.
Да. Так. Ну да, Евгения Петросяна. Не весёлая не весёлая. Да, видишь, у тебя тоже такое наблюдение. Ну, так и есть. Вот. Ну, нам нужно, чтоб весёлая была и хорошая.
Да да. Так точно. Да. <laughs> Согласна, да. <chuckles> Спасибо за разговор. Пока пока.
Да. Спасибо за разговор. Пока.